जी, देखिए जैसे मुझे ना खुद से बात करने की थोड़ी-सी ऐसे आदत है, तो मैं कभी भी अकेली बैठती हूँ ना अपने कमरे में तो मैं अपने आप को कन्विन्स करने की कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा कि मतलब कैसे मैं एक बहुत मैच्योर इंसान हूँ और मुझे अब इस ऐज में आकर, नहीं दूसरों की बातों से फ़र्क पड़ना चाहिए क्योंकि ये मतलब मैं अपने आप को ये भी कन्विन्स करती हूँ कि शायद वो बहुत इम्मूचियोर है और मैं नहीं मुझे ऐसा फ़ील करना चाहिए और मैं बहुत मैच्योर हूँ क्योंकि तो मुझे अ, ज़्यादा कोई इस बात का अपने लिए ऐसी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और कहीं न कहीं कभी-कभी वो वर्क कर भी जाता है क्योंकि मैं ऐसा कुछ रिएक्ट करती नहीं हूँ उनके आगे। मगर वो जो अंदर फ़ीलिंग मेरी बनती रहती है ना पूरे टाइम रिएक्ट करने की कि मैं बस कभी भी फ़ूट पड़ूँगी और मैं कभी भी बहुत ज़्यादा कुछ रिएक्ट कर दूँगी या मैं कभी भी अ, मतलब पूरी दुनिया को जाके ऐसे बस बता दूँ कि इस इंसान ने मेरे साथ कितना गलत किया है। तो मैं वो फ़ीलिंग रोज़ थोड़ी-थोड़ी-थोड़ी बढ़ती जाती है और वो कम नहीं हो रही है किसी भी एंगल से।
जी, मैं आपकी तकलीफ़ को समझ सकती हूँ, तो 1 आखिरी सवाल जो है अहम सवाल मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, ये जो भावनाएँ हैं ना, क्या आपने उस व्यक्ति के साथ या फिर आपके दोस्त या परिवार के साथ किसी के साथ अ, बाँटने की कोशिश की है कि हाँ, कि मैं उनसे बोल सकूँ ताकि आपका ये जो तनाव है या फिर जो डर कह सकते हैं, ये कम होने की को अ, कोशिश में आपने किसी को बताया?